Iya Kak, kan, denger-denger hobi travelling nih ada gak nih momen lucu, eee, pas travelling? Harusnya banyaklah nih kayaknya nih.
Iya. Momen lucu pas traveling banyak banget sih sebenernya, eee, cuma yang paling
Oke pelan-pelan ya mungkin yang paling diingetlah ya dari urutannya, mhm.
Yang paling diinget iya boleh ini tuh sebenernya pertama kali aku ke, Kuala Lumpur waktu itu.
Oke.
Jadi, eee, aku tuh, pertama kali juga memutuskan untuk solo traveling, eee, ya jadi yang
Oh gitu oke pertama kali solo travelling, ke luar negeri juga lagi ya pertama kali berarti ya, oke.
Pertama kali. Iya bener jadi memutusin untuk, eee, solo travelling sotoy sotoy aja sih sebenernya waktu itu karena
Oh tanpa persiapan.
Ten eee, persiapan ada dikit-dikit cuman gak expect, ternyata persiapannya gak cukup gitu, <chuckles> jadi waktu itu tuh, mmm, aku tuh pernah kejadian baru nyampe di Kuala Lumpur, aku tuh, eee, gak tau lokasi tepatnya hotelku tuh di mana.
Minim ya. Oke iya iya iya. Oke. Hotel, mhm, oke.
Jadi aku turunlah di satu tempat yang aku pikir kalo dari Google Maps tuh jalan kakinya cuma 12 menit.
Mmm, ya oke, mmm. Ini tahun berapa nih Kak, udah ada Google Maps berarti baru ya?
Gitu, dan aku, tahun dua ribu dua eee, 2023 kalau gak salah.
Oh ya cukup baru oke.
Ah, jadi, di situ aku tuh udah nyampe di bandara, nyampe di pusat kotanya udah nyampe turun di station yang aku pikir deket sama, hotelku.